Ma dove le avete imbarcate? Nel senso, voi se non c'era il volo, vi hanno comunque imbarcato le valigie?
Mh-mh. Sì, perché non non hanno, mhmm, tanto controllato; cioè, mhmm, semplice cioè, mhmm, semplicemente c'hanno c'hanno preso le c'hanno c'hanno, m misurato le valigie. Ehm
Vabbè, ma è incredibile questa cosa. Ehm, però non hanno verificato che il volo non ci fosse.
non hanno non hanno non hanno visto proprio l'orario del hanno visto si vede la compagnia aerea, hanno visto che comunque per quella compagnia il bagaglio magari era troppo grande, e quindi non si sono tanto magari soffermati, ehm, sul ehm, sull'orario, insomma. Quindi poi quando siamo arrivati al check-in, praticamente c'hanno detto: "Guardate è impossibile". Eh, cioè ho detto: "È impossibile perché questo volo n non c'è". Cioè è una cosa non non hanno s ehm, secondo me non hanno proprio capito all'interno tra le compagnie che cosa fosse successo, perché poi in realtà c'era c'erano anche c'erano anche altre persone, non eravamo sole.
Ah, ma pensa. Sì, sì. "Ma dove andate?" Non c <chuckles> Mh. <coughs> Ma è incredibile questa cosa. Beh, certo, il m messaggio sarà arrivato a tutti praticamente. E quindi che cosa è successo? Siete rimasti in a in aeroporto a aspettare il volo successivo? Che avete fatto?
Sì, sì, c'erano un sacco di per Siamo sì, siamo rimasti in aeroporto, a ad aspettare il volo successivo, che praticamente era di mattina presto del giorno successivo, quindi abbiamo detto: "È inutile tornare a casa e poi, ehm, tornare in aeroporto." E quindi c'era un un hotel proprio lì di di fronte all'aeroporto, abbiamo dormito lì, ehm, e il giorno succe
Mamma mia. No, che avventura.
e il giorno successivo, ehm, siamo siamo tornati in aeroporto. Fortunatamente poi ehm, cioè siamo stati delle ore dentro l'aeroporto perché il tempo che hanno capito che era successo, di farti cambiare il biglietto, di recuperare le valigie, ehm, quindi c siamo stati un bel po' durante de dentro l'aeroporto, poi finalmente siamo andati un po' a riposare e poi il giorno successivo, mi pare verso intorno le 8 le 9 di mattina partiva il volo appunto per per Mosca, e e siamo siamo partiti insomma.
Ma voi avevate anche una notte prenotata quindi?
Avevamo una notte prenotata sì, però fortunatamente abbiamo ehm, la struttura aveva
Avete avvisato ah okay, avete avvisato
No, la struttura la struttura aveva sia la cancellazione gratuita che il pagamento proprio lì direttamente in struttura, quindi abbiamo potuto modificare, ehm, la data. Sì, <chuckles> almeno.
Ah, perfetto almeno quello, no. A beh questo però non dipendeva da voi, è stata veramente una coincidenza di situazioni proprio sfavorevoli.